Ja, also das das klingt auf jeden Fall echt süß. Also ich du du liegst da bestimmt dann wie so 'n kleines Baby, wie 'n kleines Embryo mit deinem Kuscheltier, ne? <giggles> Ähm, und die beiden waren immer so deine ständigen Begleiter und die hast wirst du auch für immer haben? Also, jetzt mal ehrlich, wann glaubst du, dass du die absetzen wirst?
<giggles> Kann man so sagen, ja. Also, ich habe mich eigentlich schon mit den Gedan Gedanken abgefunden, dass ich die für immer haben werde. Ich habe jetzt nicht vor, die abzusetzen, weil warum sollte ich, weißt du? Es gibt jetzt keinen Grund, wo ich mir denke: „Okay, ich muss die jetzt unbedingt, äh, wegschmeißen, weil es ist peinlich, jetzt in meinem Alter noch Kuscheltiere zu haben.“ Ist mir echt egal, vor allem hat's ja auch niemanden anzugehen, äh, mit was ich schlafe. Es geht ja um um meinen meinen Komfort und m das, wo ich, äh, mich mit am wohlsten fühle, und wenn ich mich damit wohlfühle, dann, äh, ja, hat das auch wohl jeder zu akzeptieren, beziehungsweise ist es auch scheißegal, ob das jemand akzeptiert, weil ja, ist halt mein Leben, ne?
Mhm. Genau das, ne, also: „You live your life as, äh, long as you do what you want“, ne? Also das so kann man das ja auch mal sagen, ne? Das ist ja auch 'n Sprichwort, äh, von Shakespeare. Und, ähm, genau, also ich se ich sag ja auch: „I see whatever I want, I do whatever I want“, ne, „Quote the money for fun“. <chuckles> Ja, das ist auch 'n Zitat von Yeat Yeat, ähm Ja ja, genau, ja. <laughs> ach, man, egal, ähm, wie dem auch sei
Genau. Mhm. <chuckles> Ah, Drake, oder? Dr ah, genau, ja, Ach, Yeat war das, ja stimmt, ja. Mhm.